Nah, kalau dari aku sendiri Kak, sebenarnya setiap kali aku kayak khilaf nih, eee, makan makanan atau camilan-camilan yang memang tidak sehat itu tuh, pasti setiap kali tuh aku selalu ngerasa bersalah gitu loh Kak. Kayak nyalahin diri aku sendiri. Kenapa sih aku tuh kok nggak bisa gitu nahan gitu ya istilahnya, eee, kok nggak aku tahan dulu gitu, aku kan masih banyak makanan yang lain atau apa gitu ya, itu aku selalu kayak nyalahin ini tuh salah aku, karena aku tuh yang enggak bisa nahan sih, maksudnya orang yang nawarin tuh nggak salah, harusnya aku bisa gitu ya istilahnya nolak ini atau mungkin bertahan gitu karena aku kan udah komit nih untuk, eee, apa namanya? Eee, ber merubah nih makan makanan yang lebih sehat kayak gitu, tapi ya tetap aja itu tuh masih sering terulang dan akhirnya nyesel, terulang lagi gitu loh Kak jadi kayak udah kayak bentuk suatu lingkaran yang terus-menerus gitu loh.
Oh. Oke. Paham. Paham. Paham. Oke. Oh, gitu, Kak, ngerti ngerti. Nah, m terus e apa sih yang m me makanan apa sih yang merasa Kakak, eee, bersalah gitu seperti makanan kan tadi yang e kentang dan segalanya macam keripik, apa ada makanan lain terus yang membuat Kakak yang paling merasa bersalah gitu ke Kakak itu?
Oke, sebenarnya kalau secara spesifik sih nggak ada ya, Kak ya cuma yang memang sering gitu ya, yang sering kayak membuat aku tuh kayak, eee, sering khilafnya terus juga sering kayak makan makanan yang enggak sehat itu adalah heeh, nggak gampang tergiur itu kayak makan makanan camilan yang ada di rumah sih kayak misal, kayak, eee, keripik-keripik gitu atau mungkin pas, eee, senggang gitu ya sama kayak tadi goreng-goreng kentang goreng gitu, terus juga apa ya? Mungkin jajanan-jajanan yang, eee, ada di rumah sih kayak snack-snack gitu itu, itu sih yang ma paling sering gitu. Heeh, benar, soalnya kan itu kayak mudah gitu ya, Kak, ya aku dapatnya kan mudah ada di rumah gitu jadi kayak heeh, ngontrolnya itu kayak agak susah gitu loh Kak.
Oke. Oh, tergiur ya Kak. Oh, tak iya, betul betul. Betul. Iya, buat yang anak kecil kali teng oh, gitu. Tapi itu heeh, iya betul. Iya, betul. Kak, tapi tujuan Kakak mau makanan sehat itu memang buat diet atau buat memang a k apa? Eee, untuk sehat gitu loh Kak?